Hola, ¿cómo estás?
Hola ¿Que tal? ¿Cómo estás? Pablo. ¿Verdad?
Sí, Omar, ¿verdad?
Muy bien. Sí, Omar, a tu servicio. Bueno, pues, ¿qué te parece si te comienzo haciendo la pregunta? Am, ¿por qué crees que es importante cuidar el medio ambiente?
Pues, creo que es muy importante, em porque, pues, es donde vivimos nosotros, o sea es, siento que es como lo mismo en que limpiar tu cuarto, limpiar tu casa, o sea, si no cuidas tu espacio es como, pues, te estás te estás afectando a ti mismo aunque no parezca.
Claro. Sí, de hecho. ¿Sabes yo dónde lo he visto últimamente? En el clima, ¿sabes? Yo, este, me acuerdo, por ejemplo, que hace unos años, unos 10 años, más o menos, eh, disfrutábamos de un clima, en primera, más fresco. Y en segunda, más más tranquilo, más, por ejemplo, en las lluvias no eran tan tan torrenciales, no había tanta agua, estaban más tranquila, no había tantas inundaciones. No sé tú, ¿qué opines?
¿Sabes? Ajá. Ajá. Claro. Pues sí, yo creo que sí, ¿tú como por dónde vives?
Yo, por ejemplo, soy de México, soy de la Ciudad de México.
Ah, claro, yo vivo en Guadalajara, y y y he notado que las temporadas de lluvia, eh, tardan más en llegar, y cuando llegan son como muy intensas, y inunda todo, eh
Sí, definitivo.
es como como que ya no es constante, y y parece que el clima ya hace lo que quiere.
Sí, de hecho, definitivamente, es un problema. Sobre todo, también yo creo que afecta en el lado de la agricultura, ¿no?, como dices tú, por ejemplo, allá en, este, Guadalajara, ¿me dijiste, no? Eh, su sobre todo yo en Guadalajara creo que allá tienen mucho cultivo y, este, si dices que tardan más las lluvias en llegar allá, bueno, pues, eso está muy feo, ¿no?, porque también puede afectar del lado de la agricultura.
Sí. Sí, y y fíjate que, si, justo, si no está lloviendo, em, pues, tienen que sacar el agua de otro lado que, pues, termina siendo como los pozos, o o lo o las presas y así, o sea, agua que, pues, no no tienen que que usar pues, o sea, que tiene que ser conservada, y pues la explotan de más, entonces, eso es un problema.
Y definitivamente, de hecho fíjate, er me pasó algo curioso, justamente esta mañana, estaba viendo las noticias, y vi una por parte de Google que decía que una era una persona de color. Inventó un una manera de como
Ajá.
utilizar plástico
Órale.
para generar combustible. Am, ah, quiero decir queroseno o gasolina.
Ah, súper bien.
Sí, de hecho, a lo malo es que su experimento al principio, bueno, le le explotó, ¿no? Y, l y casi se muere. Pero pero a pesar de eso, yo, por ejemplo, admiro mucho a este chavo, no recuerdo el nombre en el mo en este momento, pero admiro mucho que no dejó su pasión, sigue trabajando en eso, sigue trabajando en mejorar su invento para que sea, este, más seguro y bueno, pues, ver que las personas, por ejemplo están intentando de de ocupar la basura prácticamente porque es basura, plástico, en en reciclarlo es muy genial. Yo creo que eso va a ayudar mucho.
Claro. Sí. Sí, sobre todo porque, mm, pues, para hacer todo ese plástico, y, y todos esos empaques, pues, se se se contamina demasiado, y y, además, em, pues, el combustible que usamos es supermalo, o sea, eso es lo que más me preocupa a mí de
Sí, que es todo sí.
ajá, pues, o sea, aparte de que se va a acabar en algún punto, pues, no manches, contamina muchísimo. Y, y sobre todo por el calor, o sea, yo el calor lo he sentido muy, pues, muy fuerte últimamente, y eso tiene que ver también con que, mm, pues, no no están cuidando los los bosques de por aquí, entonces se queman y luego eso hace que, pues el clima cambie, pues, por eso no está lloviendo tanto, tan seguido, y se siente más calor y, o sea, es como una bola de nieve que que siento que cada vez le estamos poniendo menos atención.
Ujú. Sí, de hech Sí, definitivamen Sí, claro. Y, bueno, pues, este a mí también me agrada mucho saber que hay personas que se siguen preocupando más por este tema porque yo yo bueno, desafortunadamente yo no puedo tener hijos, pero, no sé en tu caso, por ejemplo, si ya tengas o tengas planeado tener, pero, pues, hay que también pensar en ellos, ¿no? En dejarles un buen lugar, ya sabes, un lugar limpio, un lugar donde puedan vivir, no un lugar tan agresivo como lo estábamos comentando, por ejemplo, con lluvias tan tan agresivas, tan torrenciales.
Claro. Sí, pues yo, no sé, todavía no sé, siento que todavía no estoy en esa etapa de de decidir eso
<chuckles> Okey.
pero sí me preocupa como, mm, pues, ¿qué va a quedar después? O sea, y ni siquiera tanto para nuestros hijos, o sea, yo creo que en unos 20 años sí va va a estar como que pues, muy duro.
Sí.
O sea, creo que no no no no tarda tanto en en que pues, ya llegue un punto donde no sepamos qué hacer, porque, pues, e e el el el el rollo con con el medio ambiente es que, pues, es muy impredecible, y, pues, uno no puede controlar si de repente, hay 20 huracanes, <chuckles> o o de que tormentas así, porque, o sea, siento que en cualquier momento puede, eh, hacer pum, y y ya qué hacemos, ¿sabes? O sea, y algo que también yo me preocupa es que, si de por sí hay problemas de migración por cosas, em, políticas o sociales, pues, si hay zonas dond que cada vez están siendo más y más afectadas, pues, van a van a desplazar a más gente, y se va a hacer un problema más grande y, o sea, quién sabe, igual y a nosotros también nos toque, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, de hecho, sí. Sí, de hecho, definitivamente. Yo creo que tienes razón, porque de hecho, sí se ha sentido en muy poco tiempo el cambio. Te vuelvo a repetir, yo más o menos en 10 años sentía que el clima estaba más fresco, más tranquilo, yo lo recordaba mucho mejor. Yo también creo estoy totalmente de acuerdo contigo que que no va a pasar ya mucho tiempo en el punto en el cual ya tengamos un problema grave. Por ejemplo, sabes, el agua, yo siento que el agua se se va a escasear ya muy pronto, eh, y la verdad tengo miedo. Yo, por ejemplo, donde donde vivo, que es, eh, en la Ciudad de México, eh, pues, falta mucho el agua, hay muchos cortes de agua y la verdad eso sí me está asustando.
Ujú. Sí. Sí, sí, sí, sí. Aquí también pasa eso.
Sí, también les hacen cortes allá, qué feo. <chuckles>
Pues, depende de la zona, pero es que el el rollo aquí con Guadalajara es que ¿u ubicas el el lago de Chapala?
Sí, sí lo ubico.
Eh, pues, de ahí sacan casi toda el agua para la ciudad. Entonces
No, pero, pues, no. Está muy chiquitos. <chuckles>
Pues, no. <chuckles> No, es grande, pero no es tan fu mm, pues, no es una fuente tan, ¿cómo se dice? Confiable. Entonces, hay veces donde sí la cortan, pero hay zonas donde tienen su propio pozo, o o sabe qué, ¿sabes? Entonces, como que sí tiene que ver por dónde vivas.
Bueno, sí. Sí, de hecho, definitivamente. Bueno, yo creo que le hago yo lo veo un poco chiquito para para alimentar, este, pues, prácticamente un estado de la república, ¿no? Pero bueno, me imagino que es cuestión de perspectivas.
Sí.
Pero, pues, sí, sí me preocupa mucho, este, la situación que se está viviendo con con respecto al clima, va a afectar de muchos lados. Yo, por ejemplo, ah, lo que hago también es Uber, y con respecto a como tú comentabas de los huracanes, pues, también me ha afectado muchísimo, porque han sido lluvias diario, lluvias muy seguido, lluvias bastante fuertes. Entonces, pues, como yo manejo moto, por parte de este clima, pues sí me ha afectado también muchísimo. Y lo más triste de todo es que llueve, yo considero en lugar llu llueve más en lugares donde no debe de llover, como, por ejemplo, en la ciudad. Este, y deja de llover en lugares donde sí se necesita el agua, va, como en lugares de cultivo.
Claro. Mm. Ajá. Claro. Sí, y y es lo que te decía, o sea, por ejemplo, tú, em, pues, que trabajas en Uber, em, pues, a veces es impredecible si sí puedes o no hacer tu trabajo, pues, o sea, me imagino que si llueve muy fuerte, pues, tú ya no quieres salir, o sea, eh
Sí, es más que nada por seguridad. Ajá.
Ajá, o sea, ni siquiera es como de que: "Ay, me voy a mojar". Pues, no, o sea, <chuckles> puede haber un accidente, o sea, es muy riesgoso y
Sí.
y uno nunca sabe cuándo s va a ser como mm muy extremo el clima o o no, pues, o sea, y eso ya afecta como, pues, la habilidad de la gente para
Planificar.
pues, para vivir, ajá, o sea
Sí.
Y. Sí es muy fuerte, muy fuerte, y también, por ejemplo, si, aquí en Guadalajara no no hay tanto, mm, o afecta el cultivo, pues, este, pues, lo van a terminar sacando de otro lado. Entonces, a la gente que sacaba sus productos de aquí y se beneficiaba de eso, o de eso vivía, pues pues, eso ya no ya no es tan confiable, pues.
Sí, de hecho, nos va a terminar afectando en otros aspectos, como por ejemplo, s continuando mencionando la agricultura, pues se van a encarecer los productos, la inflación se va a subir más, el obviamente los salarios no van a subir más, eh, las personas se van a empeorar muchísimo en su situación financiera.
Ujú. Sí, ¿y y sabes qué es lo como lo más frustrante? Es que o sea, siento que mucha gente sí intenta cambiar o o como ayudar pues, a que no sea un mayor problema. O sea, por ejemplo, aquí en mi casa, mis papás reciclan, separan, eh, juntamos el agua, o sea, como pequeñas acciones, pues, y siento que no es justo que nosotros nos sintamos tan responsables de todo eso cuando, pues, es gente, o eh o sea, es es otra gente la que está causando el mayor problema, ¿sabes a lo que me refiero? O sea
Sí, definitivamente sí.
como, eh, pues, tantas empresas, como Coca-Cola y eso que, pues, se aprovechan del agua de aquí, y y de los recursos, y y pues nada más porque ajá, y, y nada más porque hacen mucho dinero, como que salen impunes, y ellos son los que más afectan, en vez de nosotros como personas, pues.
Y no les importa. Ujú. Sí. Sí, claro, definitivamente también ese es un problema muy grande que, yo yo considero que el gobierno sí intenta como de, ayudar en ese aspecto, de como ponerles restricciones a las empresas para que puedan, ah, como que limitar un o controlar un poquito de eso, ¿no? La la contaminación por parte de las empresas, pero la verdad, si acabas de tocar un tema muy triste, que es como Coca-Cola, como otras empresas que no les importa, y y al contrario, intentan nada más de ver cómo sacar más dinero, la verdad sí es muy triste.
Ujú. Sí, bueno, yo, ¿quién sabe? O sea, el gobierno luego, mm, hace cosas bien raras porque, pues, siento que ahí sí hay como cierta corrupción, y y no no siento que sea tan, no sé, no creo que sean tan transparentes, sobre todo porque, pues, estas empresas se pues, les dan dinero. Entonces, y y y creo que la mentalidad es como: "Ay, bueno, pues yo estoy aquí, yo tengo mi fábrica, y y, pues sí, sé que estoy contaminando, sé que estoy afectando a eh, pues, ajá, a la comunidad, pero, pues, eso va a sufrir consecuencias ya en unos años, o sea, ya para entonces yo voy a estar muerto, o o ¿sabe qué? O ya voy a estar viviendo en otro lado, yo ya voy a estar bien. Entonces, a mí no me importa", o sea, es como muy egoísta en ese aspecto.
Pues sí. Sí. Sí, muy egoísta, la verdad, sí tienes mucha razón. No había pensado tampoco en tocar ese tema ahorita, pero de hecho sí tienes toda la razón. Cuando esas personas tan egoístas únicamente ven todo eso como recursos explotables, como por ejemplo la tala, la tala de árboles, se este, sí es muy triste, y lo más triste es que ni siquiera se toman la molestia de cortar 1 árbol y plantar otro. O sea, simple y sencillamente talan y, pues ya, eh, no se preocupan de las consecuencias. La verdad, sí sí me parece muy mal en el aspecto social. Que sean, m tan egoístas.
Ujú. Sí. Claro. Claro, porque porque, aparte, puede que talen 1 árbol y dicen: "Ay, pero planté otros 3", pero, ay, sí, o sea, plantaste 2 plantitas que sí, en 100 años van a ser 1 árbol igual al que tú plantaste, pero, pues, no hay garantía de que eso pase.
Sí. Sí. Sí, claro, definitivamente.
Eso Eso es lo injusto.
Sí, es muy injusto. Pues, yo también te quería platicar, este, igual que que tú, a a mí esto del medio ambiente me me importa mucho. Este, por ejemplo, cuidar mucho de los animales, porque yo siento que, de hecho, también este tema del medio ambiente va a afectar a los animalitos. Y, pues, em, también es muy triste, porque, bueno, no tienen la culpa, ¿no? Básicamente, nosotros, yo considero que somos los invasores. Y yo, ah, también igual aquí reciclo en mi en mi casa, tu casa cuando quieras, em
Claro. Claro.
Mm, por ejemplo, cuando abro la ducha, pues, siempre pongo una cubeta, eh, a recoger agua para cuando se va calentando y no desperdiciarla. Pero sí, sí me entristece mucho este tema, y, bueno, también me me interesa mucho. Por ejemplo, con la energía solar también es otro tema muy bueno.
Sí. Sí, yo igual. Ujú. Claro, pero, ¿sabes? Yo creo que lo importante aquí es no pues, no dejarnos llevar por por esa como ¿cómo se dice? Tristeza, pues, que nos diga como: "Ay, bueno, pues, ya, ¿qué le hago?" O sea, creo que es más para que digamos: "No, pues, hay que hacer esto, y así", ¿sabes? O sea incluso, cuando se ven las cosas mal, hay que, pues, seguir intentándolo.
Pues sí, siempre a seguir luchando, tener los valores.
Sí. Justo.
Bueno, pues, me dio muchísimo gusto platicar contigo.
Igual, espero que te haya servido esta conversación.
<chuckles> Créeme que sí, fue muy divertido.
Igual, que te vaya bien.